Oke kalau dari aku, eee, kadang kalau misalnya lagi ngerjain tugas gitu ya, misalkan kalau belajar itu kan ada sambil prakteknya juga kan, kadang, e memang sih tadi kan kamu sempet bilang musik dan musik itu me menurut aku cukup ngebantu sih untuk, eee, minimal menaikkan suasananya supaya enggak suntuk, gitu kan. Kadang kan kalau udah ngerjain lama tapi enggak ada suara tuh kayakm hening banget gitu kan, ih jadi kayak, sunyi gitu kayak capek gitu. Nah kadang, musik yang simpel nih yang kayak ambience atau yang kayak, eee, aku suka banget tuh untuk musik-musik lo-fi yang, eee, intonasinya tuh kecil gitu ya, jadi ya aku sam sangat suka dengerin itu sambil deng apa, sambil ngerjain tugas, gitu kan. Cuma memang kalau sambil lagi nonton video tutorial kan ya nggak mungkin ya sambil dengerin musik. Jadi kalau untuk itu, aku lebih ke metodenya lebih ke nyicil aja sih. Jadi kayak yang tadi aku bilang, minimal sehari misalnya 30 menit, gitu. Nanti, kalau misalnya udah terpenuhi kan, minimal udah segitu, tapi kalau bisa lebih ya lebih bagus, gitu.
Mhm. Mmm, iya iya. Mhm. <chuckles> Iya sih. Mhm. Iya lo-fi ya. Mhm. Mhm. <chuckles> Iya sih. Mhm. Iya sih benar sih Mas, memang kebanyakan mungkin, eee, musik itu dapat membantu ya, tapi mungkin tergantung musik yang kita pilih juga.
Benar. Mhm, betul. Kalau aku memang lebih suka musik yang ambience tadi sih. Soalnya kalau musik yang ada nyanyi-nyanyi, kadang malah bukan, eee, rileks malah ikut nyanyi betul, jadi nggak fokus.
Hmm, kita harus mhm. Ambience gitu ya. Malah ikut nyanyi mungkin ya. Iya ya. Nggak fokus. Oke kalo, kadang kan, k eee, pas waktu kita belajar gitu, kadang kita kayak sering, eee, apa ya, bosan mungkin ya pas belajar mungkin. Terus terganggu dengan kayak, mungkin buka HP, buka sosmed, atau mungkin, eee, kayak capek, terus rebed rebahan jadi lebih males lagi kayak gitu, Mas. Nah itu pernah nggak Masnya kayak gitu?
Mhm, betul. Mhm. Nah benar. Betul betul. Iya, pernah sih itu, sering banget ya terjadi apalagi kalau lagi suntuk-suntuknya, lagi capek-capeknya, godaan lihat HP sama rebahan itu memang, 2 godaan yang paling besar sih. Sama satu lagi paling ngemil kali ya, jadi, ngemilnya enggak berhenti-berhenti, gitu. Jadi kalau udah kayak gitu ya kadang emang susah juga sih, untuk dihindari. Karena kan, eee, apa ya, ibaratnya HP itu kan selalu ada dekat kita gitu kan kita butuh HP. Cuma heeh, kalau mungkin aku pribadi sih menghindarinya dengan ya matiin notifikasi sih, supaya enggak men-distract. Jadi HP itu sering banget aku silent, biar aku tuh enggak dengar suara HP gitu, minimal secara suara tuh aku enggak ter-distract buat ngelihat HP, gitu, karena kan, kalau udah sekali ngelihat HP, eee, jatuhnya tuh pengen scrolling entah media sosial, atau buka apa, jadi, malah ter-distract, gitu kan.
Mhm. Mhm. <chuckles> Oke, mhm. Mhm. Iya. Oke. Mhm. Mhm.